He, evet, bu biraz, ııı, sıkıntılı bir konu. Çünkü, emm, yani çoğu yerde kiracı olarak çok da bir şey yapma şansın yok. Hatta sözleşmede bile belirtilmiş yani bu kurallar. Eee, öyle
Evet. Şey mi yazıyordu sözleşmede? "Evime dokunamayacaksın, çivi bile çakamayacaksın, köpek getirmeyeceksin, kedi getiremeyeceksin," tarzında mı?
<chuckles> Eee, yani, eee, o kadar sert olmasa da ki öyleleri de varmış, bizimkinde genelde şey var işte, hani böyle, ııı, eş şeye zarar vermeyecek şekilde, hani evin, eee, orijinal dokusuna. Çünkü biz eski bir evde yaşıyoruz burada. O yüzden tabii diğer evlerden farklı. Eee, gayet böyle çivimizi çakıyoruz, duvarımızı boyadık ama daha fazlasını yapamayız. Bunlarla sınırlıyız yani.
Evet. Tamam. E, tamam şu <chuckles> Yani şu şekilde sorayım o zaman evin fiziki olarak hiçbir özelliğini değiştirmiyorsun ama evin içini dizayn ediyorsun. Yani duvar muvar sökmüyorsun. Eee, herhangi bir yeri şey yapmıyorsun değiştirmiyorsun. Ama evin içini kendine göre nasıl dizayn edersin?
Hı hı. Tamam. He, o eğer i söz konusu dekorasyonsa orada özgürüm tabii istediğimi yapabilirim yani. Evet.
Tabii, ı yani şu an söz konusu dekorasyon. <chuckles> Onu da merak ediyorum.
He, tamam. O zaman yani onu kiracı olmam çok önemli değil orada. Sonuçta benim eşyalarım olduğu için nasıl dizayn edeceğime ben karar veririm. Eee, e, tabii rahat ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmaya çalışırım ben. Çünkü eşim de aynı şekilde. Biz böyle çok, eee, rahat seven insanlarız. Eee, k soğuk kış aylarında böyle en çok yapmaktan hoşlandığımız şey battaniyeyi çekip, eee, patlamış mısırımızı alıp film seyretmek. Tabii çocuktan sonra bu biraz değişti de <chuckles> huzur, eee, olayı. Ona göre biraz dizayn edildi ev şu aralar ama gene de böyle rahatlık ön planda diyebilirim.
<chuckles> Evet. Tamam. Evet. <chuckles> Daha çok evde, eee, o günün stresini iştek işten a gelen stresi dışarıdan aldığınız stresi atmak için böyle rahatça vakit getirip, eee, güzel vakitler, kaliteli vakit geçirmek için daha çok, eee, rahatlık ön planda anladığım kadarıyla. Harika, harika. O o yani konumuz aslında dizayn değil konumuz yine <chuckles> kiracı olmak ve başkasının kiracısı olmak. <sniffs> Mesela örnek veriyorum, eee, ev sahibin izin verdi diyelim. Yani istediğin gibi i dizayn etmeni ya da, eee, kendi tarzını yansıtmana. N neler yapardın?
Hımm. Aynen. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı.